Oye, a ver, cuéntame, ¿qué canción consideras que siempre es la que va a sonar en las reuniones familiares?
Uy, hay muchas hay muchas, pero, creo que una que que recuerdo rápidamente es se llama, ¿cómo te voy a olvidar? Y es de de una agrupación mexicana que se llama Los Ángeles Azules.
Ajá. Okey. Ah, mira, ¿y po y por qué? O sea, ¿cómo cómo la asocias a que siempre está como en estas reuniones familiares? O sea, ¿desde chiquito la escuchabas? ¿O en tu familia a lo mejor se volvía como traición porque a tu abuelita le gustaba? ¿Por qué, siempre está?
Porque siempre que nos reunimos, o sea, literalmente siempre siempre está como que es la canción por por excelencia para para bailar. Aparte, pues, el grupo ya es como que superconocido en en el país, es como de, si no es que el más importante en cuanto a a la cumbia en en México. Entonces creo que eso el hecho de que pues, sí la la ponen en literalmente <chuckles> en cada reunión y pues, también que que la escuchaba desde niño, entonces, pues, supongo que les gusta mucho porque siempre está.
Ujú. ¿Y a ti te gusta esta canción, o te parece como ya muy muy repetida en todas las reuniones? ¿Tú la tienes como en tus playlist o algo así, o solamente la escuchas en en reuniones familiares?
Pues, sí me gusta sí me gusta, digo, no no al punto de escucharla, este, a lo mejor, cada día o de que estén, en mis principales canciones, ¿no? Pero sí sí me agrada, no es una canción fea, al contrario, creo que está bien hecha, pero, pues, sí sí prefiero como que escucharla, precisamente, en en las reuniones, o tal vez, muy de vez en cuando yo, eh, pues, en mi día a día, <chuckles> pero sí es muy esporádico. En las reuniones yo creo que es mejor porque, pues, como la ponen, este, pues sí, prácticamente en todas, entonces ya digo como: "Ah, pues, la van a poner allá", entonces, este, escucho otras canciones.
Ujú. Ujú. ¿Para qué le escucho? <chuckles> Okey, ¿y tienes alguna anécdota, pues, muy particular referente a esta canción? O sea, ¿en algún momento que la hayan puesto en estas reuniones familiares que, en cuanto la escuches, como que luego, luego te vuelves a ese momento?
Pues, yo creo que, fíjate, que <chuckles> eh, sería más una reunión un poquito más particular, quizá no de de una reunión familiar porque, pues, ahí nada más la bailan, ¿no? <chuckles> Siempre está, pero la bailan y ya. Pero cuando en ocasiones mi mis papás la ponían como que en mi casa, en en las labores del día a día, y que yo estaba, pues, jugando o haciendo tarea, o simplemente, pues, ahí, este, pues sí, de ocioso, ¿no? Cuando era niño, em
Ujú. Ujú. Okey. Ujú.
como que la imitaba. La imitaba porque me recuerdo que vi el video de de la canción, y entonces yo me hací me ponía a hacer así como como si yo fuera el cantante, y entonces empieza como que con una voz muy grave, medio seductora, entonces yo ahí como que actuaba la canción y empezaba ahí, entonces eso me me recuerda, me me trae ese recuerdo particular y es es muy gracioso.
Ajá, ajá. <chuckles> Ajá. Como este momento. Sí, me imagino, como, pues, al final la hacías parte de ti, a lo mejor no la la ubicabas o no era tu canción favorita, pero, pues, estaba como en todo el momento y ya dijiste decidiste adoptarla, ¿no? Como tu canción para para cantar o para disfrutar. Ahorita mencionabas que esta canción la llevas escuchando como desde que eras niño, ¿cómo ha sido el el formato o el adaptar esta canción a los diferentes estilos de tecnología?, ¿no? A lo mejor antes, eh, no sé, si la reproducían en algún casete, después pasó a que lo pusieran en en un disco, a lo mejor después a través de una USB, ¿no? Que también solía ser, ahora a través de plataformas o que mencionas también que tenían un video, la llegan a poner como en alguna proyección o en la computadora, no sé, ¿cómo ha sido este cambio en en los años de poder escuchar esta canción?
Sí. Exactamente. Claro. Pues, la primera vez que yo la escuché fue en en disco compacto, en los famosos CDs. Eh, el video lo vi también en en un DVD de, pues, precisamente de de videos musicales, entonces ese fue como que mi primer contacto y, pues, definitivamente ha cambiado porque ahora la forma en la que la escuchamos en las reuniones, pues, es precisamente a través de de plataformas, ¿no? Ya con con acceso a Internet, ya en la parte de, pues, quizá ponerla en en YouTube, en al en alguna plataforma de de música en streaming y el video, pues, sí, definitivamente en en YouTube. Creo que ese ha sido como que el principal cambio, esa fue la la transición y, pues sí, algunas veces también, eh, mediante USB quizá en en el coche, en en el estilo del coche también.
Ah mira, ujú. Ujú. Ujú. Órale, qué padre, ¿y hay alguna otra canción que tenga como la misma vibra en tu familia, que a todos le les guste, o que todo mundo en cualquier, eh, reunión familiar la pongan?
Sí, bueno, hay una que como que últimamente se ha vuelto este, pues sí, como que esa canción recurrente
Como tendencia. Ajá.
pero a mí no me gusta. <laughs> Se llama eh, "Me bebí tu recuerdo". Eh, no no sé cómo se llama el que el el cantante, porque pues, la verdad no me gusta la canción y no la había escuchado hasta que la empezaron este a a poner en las reuniones. Sí se oye vieja, ¿no? <chuckles> Sí se oye como una canción ya de de hace tiempo, pero a mí no me gusta <chuckles> no me gusta la verdad y mis familiares pues, hasta la cantan y no que ponla otra vez, y ya es como, ay, bueno, pues, ya que.
¿Cuál cancion es? Ujú. ¿El cantante? Ujú. A poner. <chuckles> <chuckles> ¿Y a raíz de qué fue que empezaron como a escuchar esta canción? ¿Lo recuerdas?
La la verdad, no sé, yo creo que eh, este algún día la escucharon y se les pegó porque pues no no no la habían como que mencionado antes y y y y con antes me refiero a como 8 años que que <chuckles> llevamos como reuniéndonos, nunca la la habían mencionado y de repente un día mis primos empezaron a cantarla ahí, con mucho sentimiento y con su tequila y yo dije, bueno, pues, y, y, ¿de dónde salió esa canción o qué? La verdad no sé, este supongo que, pues, alguna situación habrán tenido, este, de algún corazón roto o algo, y ya de ahí dijeron: "No, pues, hay que cantar". Ajá,
Ujú. <chuckles> <chuckles> Y quisieron ponerla ahí. <chuckles> Oye, y en el caso de la primer canción que mencionabas, ¿qué qué es lo que pasa cuando, pues, no sé, la alguien la reproduce? Todos se paran a cantarla, alguien llora, no sé, en ese momento decías que era una cumbia, entonces todos se paran a bailar. No sé, ¿hay como algún a un tipo de ritual, o algo que algún tío o algún familiar haga, que no sé que griten o que hagan un brindis por eso? O incluso no sé si en algún momento algún familiar haya dedicado esta canción, a lo mejor que que la hagan como en un tipo de un sí, como algún festejo tipo de ritual cuando suena, pues, esta canción ¿que que mencionabas?
Pues, fíjate que eso estaría interesante preguntarlo, la <chuckles> verdad, no sé, si si la han dedicado, pero, ahora eh, has despertado mi curiosidad y cuando tenga oportunidad lo voy a preguntar, pero, pues, lo que hacen sí, es es para bailar, para, ¿cómo cómo dicen? Para romper el baile le le le dicen <chuckles> en mi familia, entonces, este, eso es lo que hacen. En cuanto lo escuchan, pues, se se levantan, se se ponen a bailar, y lo que yo hago particularmente, pues, es fingir que toco el acordeón, ¿no? Así como que un acordeón de aire, finjo que lo toco porque, pues, comienza precisamente con el con el sonido del acordeón y es muy peculiar. Entonces, eso es lo que hacemos.
Ujú. <laughs> Ajá. ¡Ah, mira! Ajá. <chuckles> Okey. Y por ejemplo, eh, ¿bailar les gusta bailar a tu familia? ¿A ti te gusta bailar?
Híjole, ah, bueno, a ellos sí sí les gusta bailar, a mí, pues diría que también, pero la verdad es que no sé. <chuckles> Entonces, a veces sí quisiera bailar, pero soy soy muy malo bailando, este, estoy muy tieso, entonces no, <chuckles> eso no lo hago.
Ujú. ¿Nunca has tenido como esta intención de decirle a lo mejor a algún familiar, alguna tía, o incluso un tío decirle: "Oye, enséñame a bailar para poder como sentir de forma diferente esta esta canción"
Pues sí, sí he tenido la la curiosidad, la espinita de de intentarlo, pero la verdad es que, pues no, porque eh, requiere mucho tiempo. <chuckles> Entonces, hay veces que, por ejemplo, eh, comenzamos un día, ¿no? Y, ah, ya todo bien ese día, eh, pero al día siguiente es como de, no, pues, ya hay que, ya tenemos que hacer otras cosas, ya no se va a poder, y así se deja, o sea, un día así y ya de ahí ya nunca, entonces, pues ya, como que se pierde esa esa emoción, esa pues, esa decisión de hacerlo y y se va dejando, y pues sí me digo, sí me gustaría entrar a a clases de baile, pero yo creo que será más adelante.
Okey. Oye, y cambiando un poquito como del tema, eh, ¿cómo hacen, eh, por ejemplo, con estas nuevas generaciones? Tienen, como decías, que esta esta canción en particular, pues, ya es como muy muy viejito, que la han escuchado durante mucho tiempo en las reuniones familiares, pero ¿cómo hacen ahora cuando integran como la nueva música, no? De a lo mejor algunos primos, de gente más joven, que empieza a querer poner otro ritmo, otro tipo de música, ¿cómo la hacen para integrar? ¿Cuál es como la perspectiva, o cuál es la forma en la que reaccionan? Pues, los otros miembros de la familia al escuchar estas nuevas canciones o esta nueva música.
Fíjate que pasa algo muy curioso, em, prácticamente, pues, no hay nuevos <chuckles> miembros de la familia, o bueno, al menos no de nuevas generaciones, este, solo hay como como 2 primos, yo creo que que son menores de los 10 años, y si acaso, pues, mi mi hermana eh, pues, no no es tan pequeña, pero, que también es como que se que sí, se podría considerar como una nueva generación o una generación ya distante, pero, de ahí en fuera, pues, los demás hemos sido los mismos siempre, desde que, pues, yo tenía como 4, 5 años, hemos sido los mismos, y y pues, nosotros ya estamos acostumbrados a a esa música, y pues, obviamente, eh, mis papás, mis abuelitos, mis tíos, pues, también ya ya están acostumbrados a a esa música. Entonces, pues sí, no no ha sido realmente difícil porque no hay como que los suficientes miembros como para para plantear ese ese cambio, ¿no? Los exactamente sí, pues, prácticamente <chuckles> sí, no hay nuevos miembros, entonces todo igual.
Ah, okey. Ajá. Ujú. Ujú. Ese problema. Okey. Y por ejemplo, ¿considerarías tú que el gusto musical que tienes es muy similar al de esta canción, o es completamente distinto?
Híjole, bueno, es que sí me gustan las cumbias, sí me gusta esa canción, sí me gustan más canciones de de Los Ángeles Azules y sí me gustan como que las canciones que les gustan a a mis papás, a mis abuelitos, pero no son las que más escucho. Entonces, diría que que no estoy peleado con esas canciones, pero mi ge mis géneros favoritos son otros.
Ujú. Mm. Okey. Y por ejemplo, en el caso de, no sé, comentabas que tu hermana o gente que es más o menos de tu edad, cuando escuchan esta canción, no sé, constantemente, eh, ¿o cómo les parece? O sea, ¿ya les aturde la canción? ¿También la disfrutan a la par que que lo el resto de la familia? Eh, no sé, incluso han tenido como la oportunidad ahora con estas plataformas en Spotify, en YouTube, que puedes encontrar diferentes adaptaciones de una misma canción. No sé, ¿han intentado como decir, ah, pues, mira, ya he escuchado muchas veces esta canción, ahora probemos esta canción, en vez de que sea cumbia, que no sé, que suene en rock, o que suene en reggaetón, ¿no? Como que son, eh, pues, géneros que son más populares y que a lo mejor se adaptan a generaciones más jóvenes, ¿han hecho como algo distinto ahí o ellos se han adaptado perfectamente como al a la canción original?
Pues, yo creo que sí, en general como que todos estamos adaptados a la a la canción original, no no somos tan tan fans de de nuevas adaptaciones porque, pues, es que la verdad la canción es muy buena y, pues, sí, mi hermana lo que hace también es eh, ella ella sí gusta un poco más de de bailar y sí tiene un poco más esa, pues, esa habilidad, entonces ella sí sí la baila y nos quedamos con con la canción original. Sí, la verdad nunca he escuchado, este, otra versión. Entonces, pues sí. <chuckles>
Ujú. Ujú. Okey. Y por ejemplo, cuando llegan a ir a otro espacio, no sé, alguna fiesta que no sea familiar, que sea con amigos, o que sea extra de su familia, cuando llegan a escuchar esta canción, ¿qué es lo que sucede? No sé, ¿se ríen todos juntos como un chiste, pues, muy local, o eh, se paran a bailar, qué es lo que hacen?
Bailar, bailar yo creo sí. Sí es lo que lo que hacen enseguida porque, pues, precisamente como es lo mismo que se hace en la reunión de que la escuchan y a bailar, pues, en cualquier lado donde se escucha esa canción es bailarla o cantarla también porque también es muy muy pegajosa y, pues, yo de nuevo con mi acordeón de aire, por supuesto. <chuckles>
Ujú. <chuckles> O sea, esa esa tendencia no la dejas ni adentro ni fuera de la familia. <chuckles> Oye, y por ejemplo ajá.
Sí, no, pues es que es lo como que lo único que hago entonces este, pues sí, no no no puedo bailar.
<chuckles> Es tu única habilidad.
<chuckles> Exacto, sí.
Oye, y por ejemplo, cuando llegan a meter como playlists nuevas a a estas reuniones, ¿cómo? O sea, ¿no tiene ningún problema porque, se pueda mezclar alguna canción extra que no sea de cumbia o cosas así?
Pues, mientras sea como que del gusto general, no, sin tema. Si ya es, este, algo así muy nuevo, pues sí, es muchas veces como que mis abuelitos es de: "Cámbienle o quiten eso o pongan otra canción". <chuckles>
Ujú. <chuckles> Okey, pero pues, mientras se mantenga esta canción sonando, que al menos escucho una vez en la reunión, yo creo que tus abuelitos y, bien, en general, toda la familia va a quedar como muy contenta. Oye, pues te agradezco mucho por haberme compartido esta experiencia, pues, tan personal, y, pues, que sigan disfrutando de esta canción, pues, tan cercana para ustedes. Muchísimas gracias por compartirla.
Sí. Muchas gracias por por escuchar. Hasta luego.